Мгм. Видите, да, то есть иногда ты просто контачишься! <chuckles> Получается, да. <laughs> Конечно.
Контачишься! <laughs> М, м, да. Э, вы верите, что, нап ну я, например, верю, что мы живём несколько жизней, поэтому, ну, не все верят. М, вот. Но мне кажется, вот такая настоящая дружба, когда, э, ну, вот люди уже, мне кажется, знали друг друга в каких-то других, э, не знаю, сферах, областях, может, предыдущих жизнях. И они друг друга встречают и такие: "А, это ты? А, это я! О, окей!" <laughs>
Ага. Мгм. Да. Мгм. <chuckles> <chuckles> Да. Ну, дайте мы да, да-да-да мы так с, а, подругой всегда делаем, то есть, э, любим шутить. А, да то есть: "Вот это м мы с тобой, а, то есть там через 50 лет если там люди, да. Или вот это мы с тобой, а, там в виде котов". Да, или что-то такое, <chuckles> мгм, м, <chuckles> да, вот такое вот, как бы из этого разряда. <chuckles>
М. М. <laughs> О, мы с тобой в виде котов, это хорошо! <laughs> Да. Да, да. Ну и, а вы верите вообще в переселение душ? Или как вы думаете?
Если честно не верю. А, ну, как концепт просто, да, то есть это очень интересно. Н-да. То есть верить, э, может быть, хотелось, но тяжело, я бы так сказал, вот, а, так. Мгм.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну ладно, тогда мы выберем другую тему в следующий раз. <laughs> Раскрыть эту. <laughs> Ага. Ну очень интересно было обсудить с вами, что значит, э, настоящая друж дружба. Мгм. М, да, это, конечно. Да, да- это, конечно, большой подарок. И дай бог, что на чтобы было бы больше такого у каждого из нас.
<laughs> Понимаю. Мгм. <laughs> Тоже, большое спасибо! Да, ну как вот разные перспективы, да. Интересно. Мгм. Абсолютно. Согласен с вами. Спасибо большое. Мгм. Всего хорошего.
Ага, спасибо вам. Ага и вам.

А, да, для меня это тоже важно, чтоб друг был настоящим и честным, и искренним, но не только вот в этом моменте, даже когда вот какие-то ситуации возникают, особенно там с среди подружек, если, мы там разговариваем, что есть, допустим, какой-то там парень, кот которому <chuckles> нравится, допустим, моей подружке и мне. А, вот. Что есть, а, искренний диалог, а, в этом плане. Что никто никого не обманывает. Ам, ми мне ка это очень важно. А у вас были какие-то такие ситуации, которые ставили вашу дружбу под сомнение, и вы понимали, что это нас <grunts> всё равно это ваш друг?
Мгм. Ну. Понимаю. Мгм. Н-да. Конечно. Мгм. Понимаю вас. Н-да. Ага. Интересно, слушайте. Мгм. А, конечно же, бывали такие моменты, а, когда, м, знаете, ну, задумываешься, да, то есть насчет, э, дружбы, и насколько она вообще релевантна до сих пор, да. Иногда вы просто перерастаете друг друга, наверное, а, зачастую очень важен такой момент, поэтому было, конечно. Да. Рано или поздно к чему-то такому приходишь иногда.
Мгм.
У вас такое бывало тоже? Н-да?
Да, да, я вас понимаю. У меня тоже было очень много друзей. А, вот, э, с университе с детства, потом с университета. И, м.
Мгм.
Но, м, дружба прекращалась на самом деле пот ну, у меня, например, потому что я переезжала в другие страны, и контекст изменялся. То есть эти мы сохраняли связь между собой, мы общались. Какой-то какие-то годы мы общались, но потом, и даже я потом возвращалась в эту страну, и я всегда первым делом навещала этих друзей. Но потом, когда их спиш
Мгм. Ага. А, понятно. Н-да. Мгм. Интересно, слушайте.
Да, а у вас не у вас не так? То есть вы как вы как вот вы относитесь к друзьям, которые у вас из России были?
Н-да. Мгм. А, в принципе, знаете, м, там вот это очень, наверно, тяжелый такой момент, да. То есть понимаю, что у некоторых людей просто разный, а, там восприятие, да. А ра на разные ситуации. Вот и, в принципе, к счастью, с большинством друзьями, которые у меня были, ам, ну, у меня как-то сходились мнения, да, поэтому мы друг друга понимали. Ам, ну, конечно же, я просто меньше стал общаться со многими людьми.
Мгм. Мгм. Мгм.
Вот. У вас как-то по-другому, может, было?